Actually, wala ano parang ano talaga, ah, kasi kapag kadalasan 'no nagta-travel ako, ah, ako na mismo yung gumagawa or ng itinerary so, ah, parang less chance siguro na maka-interact ako or makakilala ako ng ganun tao. Siguro ano kapag, ah, yung kaaway 'no hindi maiiwasan yung mga dati kong kasama yan yung parang dati kong partner eh halos sa, ah, kada alis naman namin eh puro away yung nangyayari so ayun siguro yung init ng, oo. <chuckles> Yung mga bang maliliit na bagay na hindi ko rin talaga alam eh oo. Oo parang nga alam mo yun na kaya ka pumunta dun sa lugar na yun 'no para mag-enjoy, oo mag gala-gala eh ang nangyayari eh parang dun kayo nag-aaway mga ganun na eksena oo. Ayun naman 'no yung sa kasama talaga, pero pag mga kaibigan hindi rin eh, oo parang nga alam mo yun kahit na sabihin natin na, ah, yung isa ano parang ah, sobrang planado 'no, naka siya na yung nagplana nagplan ng itinerary ganyan pero hindi kami sumusunod parang ang bagal namin ganun, okey lang sa kanya or kaya may mga kaibigan talaga na ano mabagal mag, ah, shower ganyan tapos oo yan mabagal kumilos 'no.
Oo. Mm. Mm. <chuckles> Bakit, ba't kayo nag-aaway? Ah, oo, tapos aalis na kayo? Sinakto talaga 'no. Para mag-enjoy. Oo. <chuckles> Mahirap nga naman. Oo. Oo. Mm. Mm, okey. Kumilos, 'no. Nakakakain ng oras 'di ba, imbes na sana nandun na kayo sa gusto niyong spot eh.
Oo pero <sniffs> oo imbis hmm. Pero ayun naman kahit na ganun 'no, hindi rin hindi rin talaga kami naiinis 'no, siguro sanay lang kami sa isa't-isa or parang, ah, okey lang rin sa'min oh well kasi kasi mga lalaki di ba parang minsan wala rin naman talagang pake na, okey late tayo ganyan o kung ano lang yung mapuntahan.
Hmm. <chuckles> Totoo. Oo, taw tawanan pa yan, eh, 'di ba.